Itu kalau boleh tahu kainnya kain apa pun gitu ya Kak, nggak papa?
Tapi Heeh. Kain apapun, ya baju paling, baju gitu ya kan, kadang celana gitu ya kan, itu suka kali aku pegang Kak, paling ujungnya itu. Entah kenapa ya, mungkin bisa jadi itu kebiasaan kecil sih karena dulu aku merasa mhm, dari kecil. Tapi, eee, baru sekarang itu loh, apa namanya, balik lagi gitu loh, Kak. Te kalau dulu ya masa aku mungkin 4 tahun, 5 tahun aku masih ingat itu, itu pakai bantal Kak, bantal kalau orang bilang bantal busuk kali ya. <chuckles> Yang dibawa kemana-mana itu tahu kan ya? Iya.
Mhm, baju ya. Mhm mhm. Heeh heeh. Oh, dari kecil? Oh, mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Oh, iya iya. Heeh. Heeh, yang di ujungnya itu ya? Terus dipegang gitu kan?
Iya. Iya bener. Nah, itu aku dulu kebiasaan Kak, sampai kelas en kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD itu aku diketawain sama kawan-kawan kan, jadi aku nggak mau lagi. Nah, kan udah lama tuh ya dari kelas 1 SD sampai sekarang kan aku udah tua nih. <chuckles> Tua, <chuckles> ya kan udah lama. Jadi sekarang nih aku kayak balik lagi di masa itu gitu loh, Kak. Tapi memang bikin rileks loh, Kak megang ujung baju gitu. <chuckles>
Mmm, mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, ya karena mungkin, eee, rasanya, eee, tenang gitu kan. Eee, terus katanya juga kayak mungkin rileks, eee, nggak perlu a di saat itu nggak perlu memikirkan apa pun ya kan ya?
Iya. Mhm. Iya. Iya. Iya. Mhm.
Mhm, oke.
Bener banget sih, apalagi kalau kalau di luar ya. Kalau di luar kan kalau aku masa aku kerja dulu. Nah, kalau kerja dulu itu aku nggak ini, nggak mau Kak, pakai baju, pakai pakai apa kan, jadi malu gitu loh Kak, kalau di luar kan. Paling ini pakai tisu, Kak. Tisu itu yang aku kadang aku koyak-koyak dah itu nanti aku sambungin lagi gitu loh, Kak.
Heeh heeh. Oh, tisu ya kalau ye pas kerja dulu ya kan. Mmm, mhm mhm.
Heeh. Iya. Iya, karena kalau pakai baju kan malu ya. <chuckles>